You know? Ah, parang mahiyain?
Ay hindi, masungit siya. <chuckles> <laughs> Masungit siya. May sarili siyang mundo. <laughs> Pagka oo, pagka gusto niyang magpakamot, napakamot 'yan. Pero 'pag nagsawa na sa'yo ano na yun, either kakalmutin ka niya o di kaya kakagatin ka niya.
<chuckles> Ah, ganun ba? Mm. Mm. Mm. Ah.
Hi hindi kagaya ng aso na ano, na parang ano sila, ah, clingy, kumbaga.